Et heu, c'était surtout lui qui était fier de ça et heu, c'est vrai que voilà, j'ai une photo où je suis avec Johnny et du coup, heu, bah, le père de mon meilleur ami, heu, où Johnny en fait nous prend sous ses bras, parce qu'il était quand même relativement grand
Oh oui. Ah ouais?
et heu et c'est vrai que ce qui m'avait vraiment étonné, c'était, heu, la proximité. On passait, heu, un petit 1/4 d'heure avec lui, parce, bah, on était pas les seuls à avoir payé ce pack VIP, hein, au final. Donc il y avait il y avait quand même beaucoup de personnes. Mais ce petit 1/4 d'heure, il était d'une simplicité incroyable. De se dire: «Mais attends, le mec, c'est une rock star de malade mental, heu, avec un talent incroyable, une renommée qui est quasi mondiale, hein»
Heu, mmh et oui bien sûr. Mmh mh. Génial. Heu, oui. C'est vrai. Bah oui, oui, oui, oui, c'est mondial, je pe je pense en tout cas, mmh.
et heu, c'est vrai qu'en fait, le mec super simple quoi! Une conversation toute basique comme on est en train de faire en ce moment, heu, 2 potes qui discutent, heu, incroyable. Une, heu et puis une voix de fou, hein!
Mmh mh. Génial. Il devait être fou, heu, le père, heu, de ouais. <chuckles>
Ah le père, il était, heu, il était, heu, en fait, il était comme un enfant. On aurait dit que c'était moi l'adulte de 40 ans et lui le gamin de 17 ans. C'était, heu, c'était un moment très spécial où j'ai fait essentiellement qu'observer. Puisque bah bah, devant Johnny en fait, moi j'avais pas grand-chose à lui dire à part, heu, magnifique prestation
Ah! Ah! <laughs> Ah ouais? Beh oui. <laughs>
le père en revanche de mon ami, lui, heu, c'était des questions et des questions et des souvenirs et: «Signe-moi, heu, signe-moi un album, heu, machin enfin», le truc heu
Oh, le pauvre! Ah! Ah, oh là là! Heu, bah, en même temps, je comprends, hein, tu as que cette opportunité, donc heu, voilà hein, je pense. <laughs> Et ouais. <chuckles>
le truc, hein Ben, c'est ça, puis c'est Johnny quoi! Je veux dire, heu le le le c'est c'est un rockeur et en fait quand tu es en face de lui, tu as l'impression que c'est un ado. C'est incroyable. Ouais, ouais, ouais, ouais, c'est vraiment le il est là, il fait des petites blagues, il est, heu
Ah bon? <laughs>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 Mmh.
il il est vraiment naturel, où en fait quand tu le vois sur scène et tu le vois en dehors et bah rien à voir, mais un peu le même mec quand même
Rien à voir. Ouais.
mais cet aspect authenticité qu'il a sur scène où en fait il te il te donne tout son filtre et il y va franco
Mmh.

Ouais, ouais ça doit être ouais, tu crois que ouais parce que c'était à l'époque, heu, où, heu, le changement commençait à peine, l'acceptation, ouais.
Donc Et c'est ça. Mais totalement! On n'acceptait pas encore les noirs, parce qu'il faut quand même le dire, heu, même si aujourd'hui leur place est pas totalement faite, mais en tout cas beaucoup plus démocratisée, faut le reconnaître
Ouais. Heu, bah non. Ouais. Ouais. Ah oui, ça va, oui. Ça dépend où, heu, on va dire. Mmh.
mais ben ça va, tu vas aux États-Unis heu, des fois, bon, c'est c'est un peu compliqué. Mais, heu, mais voilà Freddie Mercury c'est quelqu'un qui a quand même rencontré la reine d'Angleterre
Non, ouais, je parle pas des États-Unis, oui en effet. N oui, oui. Mmh mh. Mais ça aussi, la reine d'Angleterre. Les gens, les gens, ils pleuraient les gens.
et qui était mais qui était gay. Ah oui oui, ah bah oui! Heu, il y a eu aussi pour, heu, Lady Diana tant aussi, où, heu, voilà ce sont des ce sont des des d des des humains
Mmh mh. Tout à fait ah oui, tout à fait.
qu'avant de dire idoles, j'ai vraiment envie de dire artistes avec un grand A, parce qu'ils ont vraiment été au-dessus des au-dessus des autres
Mmh. Mmh mh. Oui, c'est vrai. Ils ont réussi à à faire passer des messages, à aider à aider certains. Heu, moi je sais que John Johnny, mon frère était, heu, dingue! Mon demi-frère. Il avait, heu, les t-shirts, les casquettes, heu, Johnny, Johnny, Johnny. <laughs>
pour le talent C'est ça. Ah, mais totalement, totalement. Mais parce qu'en fait, c'est des gens qui sont qui se sont hissés au rang d'icône, c'est-à-dire qu'ils sont devenus une idée
Oui. Mmh.
et heu et en fait, à partir du moment où on est une idée, en fait on peut plus tu tu peux plus être atteignable. Parce qu'en fait ce ce n'est plus simplement un être humain, heu, de corps, heu, charnel, mais en fait c'est quelque chose d'à moitié divin
Mmh. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mmh mh. De beaucoup plus grand. Ouais, c'est exactement ça. Je pense qu'il voyait ça comme ça, c'est ouais. Il s'identi je sais pas. Mmh.
tu vois? Ben, ces artistes là dans leur vie à eux, c'était des gens qui étaient remplis de doutes, qui étaient, heu, qui étaient en en en perpétuelle, heu, remise en question.
Mmh mh. Mais je pense que je pense que c'est les meilleurs artistes ceux là. Ceux qui sont remplis de doutes, entiers, heu, qui qui souffrent, heu, qui qui ont souffert, qui ont galéré, tu vois?
Bien sûr. Ah non, totalement, mais qui en fait dans le de sur le devant de la scène, heu, combattent tout ça et heu, le transforment en peur dans, heu, dans u d dans un dans une espèce d'alchimie d'acceptation de soi totalement et heu et en fait ça devient tout simplement des exemples et heu et je trouve ça génial aujourd'hui d'avoir, heu, en fait d'avoir la possibilité de de pouvoir inspirer, heu, tout le monde, pas que la jeunesse
Mmh. Mmh. Ouais. Oui. Exactement, tout à fait. Oui je je pense qu'ils ne disparaîtront jamais.
Je pense aussi qu'ils disparaîtront vraiment jamais. En tout cas, merci beaucoup pour, heu, pour m'avoir permis, heu, d'échanger sur ce sujet, c'était vraiment très intéressant.
Mmh mh.